สวัสดีค่ะ
ครับ สวัสดีครับผม เป็น เป็นไง? เป็น
ค่ะ เป็นไงบ้างคะ ทางนู้นเป็นไง ฝนตก แดดออก ฟ้าร้อง อาการไหน?
ทาง ทางนี้ก็ฝน ฝนเหมือนจะตกครับ ทางใน ในเน็ตบอกว่า มันจะตกนะ แต่มันยังไม่ตกเลย ผมก็รอมันตกอยู่ครับผม
อืม อ๋อ ในเน็ตมันบอกว่าจะตกใช่ไหม? <laughs>
ใช่ ๆ ผมก็เลยรอมันตกอยู่ มันไม่ตกสักทีครับผม นั่นเลย
อืม
ใช่
ก็ ทาง ทางนี้ก็ไม่ตกเหมือนกัน วันนี้ร้อน แต่ว่าก็ โอเค เนี่ยตอน ตอนนี้ 3 โมง ก็มันเหมือนแบบ เหมือนฝนจะตกอะ เขาเรียกว่าอะไรนะ ได้เวลา ๆ เวลาโรงเรียนเลิก อา ใช่ไหม โรงเรียน เอ่อ แล้วก็ที่ทำงานเลิก อา ฝนก็จะมา มันมาพร้อมกับ ทุกคนทำกิจกรรม ก็เลยอยากมาทำกิจกรรมร่วมด้วย คิดเป็นแบบนี้จะได้สบายใจ
อา อา อา ใช่ ใช่ครับผม อา ใช่ ใช่ครับผม อ
แต่ถ้าพูด ถึงเราอะค่ะ อันหนึ่งคือ ถึงแม้ว่าฝนมันจะตก ส ใช่ไหมคะ อย่าง อย่างที่คุณบอกว่า ดูจากเน็ตอะ มันก็คือการพยากรณ์ มันก็คือเทคโนโลยี อย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหม?
อา ใช่ ๆ อา ครับผม ใช่ ใช่
อืม แล้วถ้า คิดว่า อันนี้คิดว่านะ ถามเฉยเฉยนะ คิดว่าในอนาคตการเรียนรู้จะเป็นยังไงด้วยเทคโนโลยี?
อา ครับผม ครับผม ก็อย่าง อย่าง อย่างที่เมื่อกี้คุณกล่าวไปเนาะ ก็คือ ตอนนี้ เป็นเวลาเลิกเรียนแล้ว ก็มีเด็กออกมากัน ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเด็กอาจจะไม่ประสบปัญหานี้เนาะ ก็คือเด็กอาจจะมีการเรียน ออนไลน์ที่มากขึ้นหรือเปล่า เพราะว่า
คุณ อืม อือฮึ อืม
ใช่ ๆ คือในมุมมองของผม บาง บางสถานที่ อาจจะต่างจังหวัดเนี่ย เขาอาจจะ สะดวกในการ ไม่ อาจจะสะดวกในการเรียนที่บ้าน ถ้า เน็ตมันพร้อมมากกว่าที่ต้องนั่งรถ 20-30 นาที ไปเรียน อะไรอย่างเงี้ยครับผม ไม่ ไม่ แน่ใจว่า สมัยเรียนนี่คุณแบบ ป ประสบปัญหา อะไรอย่างงี้ไหมครับ? หรือว่า
ค่ะ ค่ะ เอ่อ ถ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดจะไม่มีปัญหาเรื่อง อ เอ่อ ระยะเวลา เพราะว่ารถมันไม่ติด แต่ถ้ารถมันติดมันต้องอยู่ในเมือง เอ่อ เช่น กรุงเทพมหานคร อะไรอย่างเงี้ย มัน ถ้า ถ้าพูดถึงอะ ถ้าจะเรียนออนไลน์อะ ถ้าพูดถึงในมุมของเรานะ เราคิดว่ามันคงเหมาะกับการอยู่ในเมืองหลวง ในพื้นที่รถมันติด ๆ เด็ก ก็จะได้ไม่เผชิญกับรถติด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างน้อย ถ้าสมมุติว่าเด็กต้องเข้าเรียนตอน 07:30 น. เด็กก็ต้องตื่นตั้งแต่ 05:00 น. แต่ถ้าเรียนออนไลน์ โอ้! เด็กก็เข้าเรียนปกติ ก็คือ 08:00 น. เด็กตื่น 07:30 น. ยังมีเวลากินข้าวอะไรอีกตั้งครึ่งชั่วโมง เตรียมพร้อม กว่าจะนั่งเรียนในระบบออนไลน์ อะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ อันนี้ในมุมของเรานะ แต่ถ้าถามว่าเทคโนโลยี อ่า ถามงี้ดีกว่า เทคโนโลยีเนี่ย เอ่อ ช่วยเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของเราอะทางด้านไหนบ้าง อย่างของคุณน่ะค่ะ คุณคือ คุณคิดว่าเทคโนโลยีของคุณอะค่ะ ที่ เทคโนโลยีเนี่ย คุณได้เรียนรู้อะ มัน ทางด้านไหนบ้างอะคะ? ของคุณเองอะ
อา อ๋อ อ๋อ อ๋อ อ อ๋อ อ๋อ อ๋อ อ๋อ ครับ ใช่ครับ โอ้! ครับ ผ ครับผม พวก ครับ อ๋อ คือ ด ด้วย ด้วย ครับผม ด้วย ด้วย ค ต่อจากเรื่องที่แล้วเนาะ ก็คือ จริง ๆ อะ ผมไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดหรอก แต่ แต่ผมอยู่ในเมืองอะ ผมเลยคิดว่า "เฮ้ย! คนต่างจังหวัด เขาจะใช้เวลาในการเดินทาง เยอะหรือเปล่า?" แต่คุณ ก็ ลองเสนอมาว่า "ไม่" แต่ อา ใน ในรุ่นผม ก็คือตอนนั้นเรามีโทรศัพท์แล้ว ร ระหว่างที่ผมติดอยู่บนรถน่ะครับผม ผมก็จะฟัง เรียกว่าศัพท์ภาษาอังกฤษไปฟัง อะไรที่เป็นภาษาอังกฤษไป เพื่อให้เราได้จำคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ะครับผม ซึ่งใน ในสมัย สมัยเนี้ยผมรู้สึกว่าการ การหาอะไรฟังที่เกี่ยวกับความรู้มันง่ายกว่าสมัยผมเยอะเลยครับผม แล้วอันนี้โดยส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าเทคโนโลยีที่น่าจะช่วยในการเรียนรู้ได้ดี ก็คือพวกการฟังในเวลาที่ อ่า รถติดอะไรแบบเนี้ยครับผม อ อันนี้ในมุมมองผมเนาะ แต่จริง ๆ มัน ก็ช่วยส่วนอื่นด้วยแหละ แต่ แต่นี้ก็คือ ถ ถ้าคิดเร็ว ๆ มันก็น่าจะได้ประมาณนี้ครับผม คือ ท ทางคุณนี่ เคยลองฟังอะไรไปด้วยแล้ว ก็ทำอย่างอื่นไปด้วยไหมครับ?
อือฮึ อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม
หรือ ว
เอ่อ ถ้า คือมันต้อง ถามว่าฟังอะ มันก็ฟังอยู่แหละ แต่ทีนี้มันต้องถามว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรโดยส่วนใหญ่ แต่ถ้าถามว่าถ้าใช้ฟัง ส่วนใหญ่แล้วอะค่ะ เราก็จะฟังเพลงแหละ ถ้าพูดถึงแอปพลิเคชัน หรือเทคโนโลยี ก็คือจะมาใช้ฟังเพลง แต่ถ้าจะมาเรียนรู้อะค่ะ เราคิดว่าถ้ามารถ มานั่ง เราเป็นคนขับรถด้วยอะ มันก็คงไม่สามารถ น เราอะอยู่ในเมืองหลวงมาก่อนเหมือนกัน แล้วจะให้เรามาเรียนรู้ในรถ มัน มันคงเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าเราอะอยู่ระหว่างของการขับรถ และอีกอย่างหนึ่ง
อ๋อ อา อา ครับผม อ๋อ อา อา ครับผม อ๋อ เป็น เป็นคนละบริบทกันเนาะครับ อา
ใช่ คนละ บ บริบทกัน อย่างเช่น ลูกเราอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะไม่ให้เขาใช้โทรศัพท์บนรถเช่นกัน หรือจะต้องมาดู iPad หรือดูอะไรในรถ อันนี้เรา เราไม่ให้เขาใช้เลย เพราะว่าสายตามันเพ่ง มันมอง เอ่อ มัน มันก็เลยไม่ เขาเรียกว่ามัน มันมีปัญหาต่อสุขภาพสายตา ต้องใช้ประโยคแบบนี้เนาะ ดังนั้นถามว่าเทคโนโลยี ก เอ่อ ช่วยเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของเราทางไหนได้บ้าง จริง ๆ แล้วอะค่ะ มันก็ต้อง ว เหมาะใน แต่ละพื้นที่ แต่ละสถานการณ์ด้วยเช่นกัน แต่ถ้าถามว่า เอ่อ ถ้าประเทศ ไทยในอนาคต สมมุติมันเกิดโรค อ ระบาดอีกรอบหนึ่ง ถูกไหมคะ ตอนเนี้ย
อ๋อ ครับ อา ใช่ ใช่ครับ ผมก็เลยนำชั้น ครับ อา ครับผม ใช่ ใช่ครับ ครับ อา อา ครับผม ไม่ ไม่ ขอ ขอให้ไม่เกิดครับผม ไม่เอานะครับ <laughs> ลำบากมากเลยครับ อา ครับผม
เออ แต่ถ้า เออ แต่ถ้าสมมุติมันเกิด ถูกไหมคะ อย่างน้อยทุกคนก็เรียนรู้วิธีของการเรียนแบบออนไลน์ได้แล้ว ณ ปัจจุบันนี้ รวมถึง ค เอ่อ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของการเรียนรู้ ย หรืออยากรู้อะไร ก็สามารถไปหาตาม แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ นั้นน่ะ ได้เลยเหมือนกัน ใช่ไหมคะ ดังนั้นถามว่า เอ่อ การเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ว่า ของคนเรามันจะมีทางไหนบ้าง ถูกไหมคะ อย่างที่คุณบอกก็คือ เอ่อ ส่วนใหญ่ก็คือทาง ม ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ที่มันมีอยู่ เพียงแต่ว่าเราเอง เราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับที่เราชอบ หรือตรงจริตกับเรา หรือตรงกับงานของเรา ถูกไหมคะ โดย โดย โดยส่วนใหญ่
อา ครับผม ครับ อา ครับผม ใช่ครับ ใช่ครับ ก็ อา อา ครับผม ครับผม อา ครับผม อา อา ครับผม ใช่ ใช่ครับผม ซึ่ง ครับผม เนี่ย ที่เนี่ยก็ผมก็เลยรู้สึกว่า ด ใด สมัยเนี้ยเนาะมันก็ง่ายกว่าแต่ก่อนแล้วครับผม อาจจะเมื่อ เมื่อก่อนตอนที่ผมยังเด็ก ๆ เนาะ การที่จะหาความรู้ได้อะ ผม ส่วนใหญ่ก็จะไปที่ห้องสมุด หรือไม่ก็ไปตาม BTS เนาะ แล้วก็ไปนั่งอ่านหนังสือ อะไรประมาณเนี้ยครับผม แต่ด้วยความที่ ผมรู้สึกว่าเด็กสมัยเนี้ยในการที่จะหาข้อมูลน่ะ มันเป็นอุปกรณ์เดียวกับที่ทางเขาใช้เล่นเกมนะครับผม ซึ่งมันเป็นอะไรที่เรียกว่าง่ายแล้วก็สะดวก แล้วก็มันเหมือนเป็น เป็นดาบสองคมนะครับ ในความหมายของผม ก็คือคนที่ขวนขวายหาความรู้ครับผม ก็จะไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผม อาจจะทำให้มี gap มากขึ้น เมื่อก่อน gap ในที่นี้อาจจะมาจาก อ่า การเรียนพิเศษ ที่คนที่มีเงินเยอะ ก็จะสามารถส่งเรียนได้ แต่ ณ ปัจจุบัน ผมก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเด็กขวนขวายมาก ๆ เนี่ย มีความรู้ในเน็ตที่ฟรีค่อนข้างเยอะนะครับผม มันก็เลยอาจจะลด gap ตรงนี้ลงมาได้ ในกรณีที่เด็กสนใจเนาะ แต่ถ้ากลับกัน ก็คือถ้าเด็กไม่สนใจ gap ก็จะยิ่งห่างขึ้นไปอีกครับผม อันนี้
ค่ะ อือฮึ อือ อือ อือฮึ ค่ะ อื้อฮือ อือฮึ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อือ ๆ ค่ะ ค่ะ มันก็ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ อย่างเป็น เป็นปัจจัยด้วย ถ้ากรณีเด็กมันก็จะมี อ ล หลาย ๆ อย่าง เช่น ผู้ปกครองมีเวลาดูแลควบคุมไหม มีเวลาแนะแนวไหม เพราะเด็กเองก็ยังไม่รู้หรอกว่าอันไหนถูก อันไหนผิด แอปไหนมันควรจะดู แอปไหนมันไม่ควรจะดู เพราะว่าถ้าดูผิด สิ่งที่ตามมามันก็อาจจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยต้องเสียอนาคตไปเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าถามว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไหนที่ คิดว่าจะมาช่วยเปลี่ยนการเรียนในอนาคตได้มากที่สุด อ่า ถ้าถามเราในมุมนี้ ใช่ไหมคะ ถ้าพูดถึงในมุมเนี้ย เราก็คิดว่าน่าเป็นระบบออนไลน์ ระบบผ่าน zoom ผ่าน คอนเฟอเรนซ์ หรือ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ หรือ ทำงานกลุ่ม ท ทำงานกลุ่ม แล้วส่งงานแบบออนไลน์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าในมุมของเรา คิดว่ามันน่าจะเป็นใน ในมุมเนี้ยอะค่ะ ถ้าของคุณน่ะคะ คุณคิดว่าอยู่ เป็นใน ในมุมไหนอะคะ?
อา อา อา ครับผม ครับผม ครับผม อา อา ครับผม แต่ถ้า ถ้า ครับผม อา ครับผม ครับ ใน ในมุมผมอะ อ อัน มุม มุมที่คุณสื่อมาก็ใช่ครับ แต่ผมอาจจะคิดต่อยอดไปมากกว่านั้นนิดหนึ่งเนาะ ก็คือผมอะรู้สึกว่า เราสามารถใช้เอไอในการสอนเด็กได้ แต่แค่ว่าตอนเนี้ยการตั้งค่าของมันอาจจะยังไม่สามารถปิดกั้นได้สมบูรณ์ ผมอาจจะคิดว่าในอนาคตถ้าทางไอ ได้ทำการแบบควบคุม
อือฮึ อือฮึ อือฮึ
บิ คำตอบอะไรแบบนี้ให้เหมาะสม ผม คิดว่าอาจจะเป็นครูอีกคน ของเด็กรุ่นใหม่ได้ครับผม อย่างเช่นว่า ถ้า อย่างเช่น ในกรณีที่ เด็กอยากรู้อะไร ก็สามารถถามเอไอได้ทันทีครับผม แต่ ตอนเนี้ย อาจจะเจอปัญหาว่าเด็กอาจจะถามอะไรแปลก ๆ เนาะ เราก็เลยยังไม่กล้า อันนี้มุมมองผมเนาะ เราเลยยังไม่กล้าปล่อยเด็กให้อยู่กับเอไอ แต่ในอนาคตผมเชื่อว่าในระยะอันสั้นเนี่ย เดี๋ยวเขาอาจจะควบคุมมันได้ดีเยี่ยมครับ ตอนนั้นเราอาจจะปล่อย เด็ก ให้อยู่กับเอไอ ได้ครับผม แต่ แต่ใน อันนี้ในมุมมองผม ที่ยังไม่มีลูกมาก่อนเนาะ ก็ แต่ก็เคยสอนหนังสือเด็กครับผม
อืม อือฮึ ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ แต่ถ้า อันนี้เราพูดในมุม ในมุม ในมุมมองของคนที่มีลูก คือเอไอดีไหม ดี หาในเอไอได้ไหม ได้ แต่สิ่งหนึ่ง ต้องใช้คำว่า แต่สิ่งหนึ่ง กลายเป็นว่าเด็กผูกติดกับเทคโนโลยีมากเกินไป จะไม่รู้การเสาะแสวงหาจากช่องทางอื่น
อา ครับผม อา ครับผม เอ่อ
หาความรู้เพิ่มเติมอื่น ๆ คือถามเอไอ และเอไอตอบ ถูกไหมคะ แต่ขณะเดียวกันน่ะ เด็กจะต้องมีวิธีการหาเพิ่มเติมว่า "เอไอตอบอะ มันถูกต้องจริงแล้วหรือ?" ซึ่งมันควรจะต้องไปหาช่องทางอื่นน่ะเพิ่มเติม เพื่อมาเปรียบเทียบว่า
อา ครับผม อ๋อ อ๋อ
ตรงกันไหม อ่า มันก็คงจะต้องมีแบบเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ถ้าสมมุติมันไม่ตรง ถามว่ามันก็ต้องไปถามใคร ถามผู้รู้ เช่น คุณครูผู้สอนที่เป็นคนออกโจทย์นี้ขึ้นมา
อ๋อ ครับผม อะฮะ ครับผม
ถูกไหมคะ ดังนั้นน่ะเอไอหรือเทคโนโลยี มันก็เหมือนดาบสองคมเหมือนกัน ใช้เป็นมีประโยชน์ ถ้าใช้ไม่เป็นก็อาจจะทำให้เขาจำในสิ่งที่ผิด ๆ ไปทั้งชีวิตก็ได้ อันนี้ในมุมของเราใน ในฐานะที่เป็น เป็นแม่ ที่เราจะต้องควบคุม แล้วก็ดูแลอะค่ะ ใน ในอีกมุมหนึ่ง อันนี้เราพูดในมุมของคนที่เป็น เป็นคุณแม่นะคะ
อ๋อ ใช่ แต่ จะ อ๋อ ใช่ ๆ ใช่ครับ ผม ผมเห็นด้วยเลยครับผม เพราะว่า
อืม
ผม คือผม ก็มีพรอเจกต์ที่อยากจะบูรณาการเอไอเข้ากับนักเรียนเหมือนกัน แต่ แต่ผมไม่ได้เป็นครูเนาะ อ่า แต่ก็คือเป็น มี มี มี ส่วนร่วมในกิจกรรมแบบเนี้ย ก็ลอง พยายาม หาวิธีบูรณาการเอไอเข้ากับนักเรียนเหมือนกัน ซึ่งก็ติดปัญหาอย่างที่คุณสื่อมาเลย ว่าเราไม่สามารถเช็กได้ว่าไอ้ที่สอนนักเรียนไป มันถูกมากน้อยแค่ ไหน นิ นี่เป็นปัญหาหลักที่ ที่ ที่พรอเจกต์ที่ผมกำลังทำเผชิญเลยครับผม ครับ
ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม ใช่ ดังนั้น ใช่ อันหนึ่ง พอดีได้ฟังข่าวเรื่องของตัวเอไอ มีคนแชร์ข้อมูลมา ในอนาคตเอไอมันจะเริ่มเยอะ แล้วมันจะมีหลาย ๆ ค่ายที่เขาออกมา สิ่งที่ตามมาคือ เราไม่รู้ว่าถูกหรือผิด ข้อมูลใช่หรือไม่ใช่ มันแล้ว แต่ละเจ้าที่เขาปล้อนข้อมูลลงไป ในการให้เอไอ generate ประมวล ผลออกมา ถูกไหมคะ ดังนั้นสิ่งหนึ่ง คนที่ คิดเอไอทำเรื่องนี้ มันต้องมีอีกส่วนหนึ่งคือต้องให้เอไอควบคุมเอไอ คิดหรือยัง?
อา ครับผม อา ครับผม อา ช อา ใช่ครับผม อา ครับผม
ก็คือการมาตรวจสอบ อย่างที่คุณพูดถึงไงคะ ว่าตรวจสอบถูกต้องไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ
ครับผม ครับ คือ คือ น ด ด้วย ด้วยงานตอนเนี้ยนะครับผม จริง ๆ ก็คือ เรามีคนสุ่มตรวจสอบคำตอบอยู่แล้วครับผม ก็คือจริง ๆ อ มี มีคนทำหน้าที่สุ่ม เรียกว่าเป็น QA เช็ก ใช่ครับผม
อือฮึ คือได้ ค ค ค่ะ อ่า นั่น นั่น นั่นก็คือคนสุ่ม ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ครับผม แต่มันก็ยังเป็นสุ่มอยู่ครับผม
แต่จริง ๆ อือ จริง ๆ แล้วมันควรจะต้อง ไม่ใช้คนสุ่ม ในอนาคตมันควรจะต้องเป็นเอไอมาสุ่มเอไอ
อา อา ครับผม
มันต้องเป็นแบบนั้น นั้น ด งั้นกลาย ก็กลายเป็นว่า ก็ยังใช้คน ถ้าใช้คนความผิดพลาดมันก็ยังมีอยู่ไงคะ เออ มันก็เป็นได้อีกอย่างหนึ่ง ค่ะ แต่ถ้าถามอีกอันหนึ่งว่า คิดว่าเทคโนโลยี จะทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่ง่ายหรือซับซ้อน คิดแบบไหน ก็เหมือนที่เรากำลังถกกันนี่แหละ ถามว่าง่ายไหม มันต้อง ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของคนนั้น แล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าหัวข้อที่เขาอะ เอ่อ ศึกษาอยู่ ถูกไหมคะ เพราะมันมีความซับซ้อนมากน้อยแค่ไหน เพราะบางข้อมูลเป็นข้อมูลที่ซับซ้อน อย่างข้อมูลเกี่ยวกับจิตวิทยา มันไม่มีผิดไม่มีถูก อะไรอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องของตรรกะ อะไรอย่างเงี้ย มันแล้วแต่ใครจะเขียนตรรกะอะไรลงไป ถูกไหมคะ?
ครับผม ครับ ทีนี้ก็เลย ครับ ใช่ครับผม ครับผม ครับ ใช่ครับ ส่วน ครับ ครับผม ครับ ครับ ครับ ด จากที่ฟังมาทั้งหมด โดยสรุปก็คือเราต้องมีความรู้ในการเลือก อ เครื่องมือที่จะใช้เรียนรู้ตัวเราด้วย เห็นด้วยไหมครับผม? ใช่ ร เราไม่สามารถที่จะ สมมติว่าเรามีเครื่องมือ 10 เครื่องมือที่มันเรียนรู้ได้ทั้ง 10 เครื่องมือนะ เราจะเรียนรู้ ใช้ทั้ง 10 เลยไม่ได้นะ เราต้องศึกษา เราต้องมีความรู้ก่อนว่า เราควรจะใช้เครื่องมือไหนในการเรียนรู้นะครับ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่จะต้องศึกษากันนะครับ ทั้งตัวนักเรียน ครู หรืออะไรพวกนี้ว่า เฮ้ย เครื่อง มีเครื่อง ครับผม
ถูกต้อง ใช่ค่ะ อืม อือ ค่ะ อะฮะ ค่ะ ใช่ มัน อือ มัน มันก็คือของใหม่ที่ไม่ใช่ ครูก็ต้องศึกษา เด็กก็ต้องศึกษา มันเป็นของใหม่ในโลกใบนี้ เอางี้ดีกว่า
อา ครับผม
เออ มันก็เลยต้องเรียนรู้คู่ ๆ กันไป
ครับ ก็สรุปก็คือ ใช่ ๆ ก็คือ โดยสรุป ก็คือ เราทุกคนก็เลยต้องเรียนรู้เทคโนโลยี แล้วก็เอาเทค แล้วก็เอา ใช้เทคโนโลยีอันนั้นในการเรียนรู้ด้วยครับผม
เห็นด้วยไหมคะ อย่างเงี้ย? อือฮึ อืม ใช่ ใช่ บางครั้งครูกับนักเรียนอาจจะมาเรียนรู้เรื่องเดียวกัน พร้อมกัน ก็ได้
อา ซึ่งมันก็เกิดขึ้นใน ยุคผม แล้วมัน ผมก็เชื่อว่ามันน่าจะเกิดในทุกยุด เลยครับผม
อืม ใช่ ก็อย่างเช่นไอ้ตัวนี้ไงคะ ChatGPT นี่ไง เรียนรู้พร้อมกัน เมื่อปีที่แล้วนี่เอง เออ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ ใช่ เอ่อ หรืออย่างบางแอป แอปแต่งเพลง แอปใส่ดนตรี โอ๊ย จะเอาอะไรล่ะ คันทรี แจ๊ส blah blah blah ว่าไปเนาะ แต่ถามว่าในอนาคตมีเทคโนโลยีจะช่วยการเรียนรู้ เหมาะสมแต่ละคน อ่า มากขึ้นหรือไม่อย่างไร ก็ต้องขึ้นในสิ่งที่ ค ทุกคนอะสนใจ ถูกไหมคะ มันถึงจะเลือก มันก็เลยกลับมาที่เรา ก ถกเถียงเมื่อ เมื่อสักครู่นี้ คืออันไหนที่เหมาะกับคนนั้น ที่สนใจเรื่องนั้น ๆ
อา น้ำตาจะไหลเลยนะครับผม อา ครับ อา เคยลองใช้อยู่ ใช่ ใช่ครับผม ใช่ครับผม ก็ต้อง อยู่ที่การเลือกอยู่ดีเนาะ อ ก็อาจจะเช็ค
อืม ใช่ อยู่ที่การเลือก ดังนั้นทั้งหมด มีความรู้มากน้อยแค่ไหน คนที่ช่วยดูมีความรู้มากแค่ไหน เป็นที่ปรึกษาได้ ห ดีมากน้อยแค่ไหน เรื่องของเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ของแต่ละคน ถูกต้องไหมคะ? ค่ะ อุ๊ย! วันนี้สนุกมากเลยนะคะ ที่เรามีโอกาสได้มาแชร์เรื่องนี้กัน ค่ะ
อา ครับ ครับ ครับ เห็นด้วยเลยครับ พวก ครับ ขอบคุณมากครับผม ขอบคุณครับ